Eh, aku mau cerita, sekalian mau minta saran nih sama kamu. Jadi <tsk> iya, nih. Jadi, aku ada masalah sih soal keuangan aku nih, yang di mana aku mengalami hutang yang lumayan banyak, yang awalnya sedikit-sedikit, tapi ternyata lama-lama jadi bukit nih. Tapi yang bu lama-lama jadi bukit bukan tabungan, tapi hutang nih. Jadi iya, ini jadi salah satu hal yang lumayan sulit ya, maksudnya, eee, hal yang sangat mengganggu. Ya, di mana, kalau hutang kan agak ini ya, eee, nyelekit lah maksudnya, istilahnya nyekik. Iya, dan awalnya dengan bunga yang bunga yang memang bunganya rendah, tap dan kelihatannya kayak cicilan selama mungkin 12 bulan, sampai 24 bulan, kerasa kecil. Tapi, pada saat itu mungkin aku agak khilaf, dan ngelihat angkanya sedikit, tapi tidak melihat nih totalnya bagaimana. Yang di mana akhirnya setelah beberapa tahun, aku melakukan pinjaman uang, dan juga, eee, banyak melakukan kredit, akhirnya banyak hutang yang menumpuk nih, baik secara kredit maupun secara hutang-hutang yang, eee, aku timbun dari dulu. Jadi, ya, memang sih agak sulit nih jadinya, kayak mau melunasinya itu dari mana dulu. Karena kan aku belum tentu punya uang yang cukup gitu, untuk melunasi semuanya, mungkin dalam beber jangka beberapa bulan gitu.
Kenapa? Gimana gimana? Mmm. Waduh! Betul betul. Mhm. Oke. Nah, sebelum aku kasih saran, aku pengen ngasih tahu dulu nih kalau aku juga turut sedih ya, kalau kamu, eee, punya utang yang banyak. Mungkin seperti yang kamu cerita tadi, kalau sebenarnya kamu tuh nggak berniat ya untuk, eee, punya hutang sebanyak ini. Nah, tapi kamu kayaknya sedikit terlena nih gara-gara mungkin terlihat, eee, sedikit, gitu ya, tapi ternyata quantity-nya kalau dihitung-hitung itu banyak dan juga berangsur selama bertahun-tahun ya, yang aku denger dari cerita kamu. Nah, aku mau tahu dulu nih, <clicks tongue> mmm, untuk utang yang sudah kamu tumpuk itu, jenis utangnya tuh seperti apa? Misalnya memang hutang konsumtifkah? Gitu, untuk kamu belanja barang-barang atau mungkin jenis hutangnya adalah hutang, eee, cicilan kendaraan? Atau kendaraan eee, atau rumah? Gitu ya, yang memang harus, eee, kamu bayar dan totalnya tuh kira-kira berapa tuh, yang harus dibayar? Terus kalau kamu inget juga, kamu inget nggak rata-rata suku bunganya tuh berapa nih per bulan?
Iya. Iya bener. Bener banget. Iya. Mhm. Oke. Yah, jadi untuk apa yang aku cicil, apa yang aku u utangi itu sebenarnya bervariasi sih. Ya, ada lah yang untuk kebutuhan rumah. Ya mungkin waktu itu karena, eee, pekerjaan ya, maksudnya kurang stabil yang di mana gaji ya kadang ada, kadang nggak ada. Jadi kadang aku harus, eee, meminjam gitu sama bank. Nah, misalnya bank A ini kan, nah aku harus minjam. Kemungkinan kalau untuk itu ya kebutuhan rumah biasanya paling, eee, nasi, eee, atau beras, habis itu sayur-sayuran, daging-dagingan, dan juga bumbu ya, yang dibutuhkan buat masaklah. Itu mungkin iya, bener banget. Ya mungkin itu kalau ditotal ya sampai sekarang bisa sampai sekitar, eee, Rp20.000.000 gitu. Karena ini kan agak bertahun-tahun ya, maksudnya berakumulasi. Yang awalnya cuman kayak, eee, Rp200.000, Rp300.000, atau Rp400.000. Dan itu totalnya itu sebelum sebelum bunga nih. Kalau sama bunga
Mhm. Oke. Mhm. Oke. Mhm. Oke. Sehari-hari ya. Oke. Mmm, oke.
Iya, kalau sama bunga kira-kira mungkin sampai Rp30.000.000-an sih. Karena heeh, lumayan fantastis juga untuk kebutuhan rumah nih. Nah selanjutnya, untuk cicilan motor ya, mungkin ya, cicilan motor nih yang per pertama. Jadi, eee, paling untuk motor ya, aku ambil tenor sekitar 36 bulan. Ya, itu cukup lama juga sih. Yan dan memang pada saat membayar per bulannya itu ya memang sedikit enggak terlalu banyak. Tapi untuk jumlah akhirnya itu berdasark dengan bunga-bunganya, ya itu jadi sekitar yang awalnya cuma Rp20.000.000 malah jadi Rp40.000.000. Atau jadi kalau dihitung secara total nih. Dan kemudian, aku juga ada cicilan untuk handphone ya, karena waktu itu eee, adalah khilaf khilaf yang aku bilang tadi kan. Khilaf beli handphone karena terlihat, “Wah bagus,” dan ada promo untuk cicilan mi eee, 12 bulan nih. Nah, aku ambillah. Nah, tapi khilaf aku ini kayaknya kelebihan deh. Jadi, eee, handphonenya itu seharga Rp15.000.000 dengan cicilan sebanyak 12 bulan. Nah, dan a jika aku mau mengambil cicilan 12 bulan, otomatis aku harus buka kartu kredit karena itu promonya, ah, di kartu kredit. Dan ya memang cicilannya, mmm, tidak ada bunga sih. Cuman, di bagian, eee, membayarnya per bulan dan juga uang admin uang admin pada saat, eee, membuka kartu kredit dan membayar bulanan itu lumayan gede juga nih. Jadi ke sekitar totalnya mungkin, ya kalau dihitung sama uang admin per bulan, bisalah dari Rp15.000.000 sampai enam sampai Rp16.000.000 nih totalnya. Mungkin sekitar segitu. Kemudian yang selanjutnya, paling cicilan rumah ya, KPR. Karena kan, ya KPR ini yang paling lama sih ya, maksudnya cicilan KPR ini lumayan lama banget dan kerasa, gitu. Nyelekitnya itu, nariknya itu kerasa. Kayak tarikan per bulannya itu 1,5. Dan, gaji aku ini kan ya aku bilang sebelumnya tidak menentu ya, ant antara ada atau tidak. Jadi kadang aku benar-benar harus menabung untuk bisa setidaknya membayar nih. Kalau misalnya 1 bulan ini aku gajinya telat, nah, setidaknya aku harus simpan nih uang, eee, buat bayar KPR. Tapi karena dari sinilah aku jadi kesulitan gitu nih untuk membayar utang-utang aku yang lain-lain, yang mulai dari kebutuhan rumah, motor, handphone, dan ya kalau bisa ditotal ya mungkin hampir sekitar 1 atau Rp1.500.000.000 ya. Karena memang pas aku hitung juga, eee, ini rumah sih yang paling berat ya, rumah yang bikin berat. Sisanya sih enggak ada yang berat-berat banget, cuman karena memang rumahnya yang, eee, lumayan mahal dan juga cicilannya yang aku ambil yang lebih lama, otomatis bunganya tinggi dan bunganya bervariasi juga sih. Kira-kira mungkin yang paling kecil itu cuman 1,5 ya. Dan itu juga, eee, tentang ini tentang biaya kebutuhan rumah. Tapi kalau yang paling tinggi sampai 5%. Jadi ya kerasa banget.
Wow. Oke. Oke. Mhm mhm. Oke. Ya. Baik. Baik, dari yang kamu ceritain, kamu udah nge-breakdown semuanya cukup lengkap nih. Aku juga bisa tahu kalau ternyata apa yang kamu rasain ini, mmm, kayaknya berdampak sekali ya, ke psikologis kamu nih. Aku ngerti kok punya hutang sebanyak yang kamu rinciin, itu pasti membuat kamu jadi bingung. Dan juga yang pastinya khawatir nih, karena pendapatan kamu juga nggak jelas. Nah, dari yang kamu breakdown tadi, kebutuhan sehari-hari Rp20.000.000, terus ada cicilan handphone sekitar Rp16.000.000, cicilan kendaraan Rp1.000.000-an gitu ya. Mmm, itu kalau aku total-total kayaknya cicilan yang kamu harus bayar per bulan itu sekitar Rp5.000.000-Rp6.000.000 nih.
Iya. Betul. Heeh heeh. Iya. Iya benar. Benar, iya, jadi memang seperti itu.
Ya. Nah aku pengen nanya dulu nih sebelum aku kasih saran, kalau pendapatan bulanan kamu tuh, mmm, seperti, eee, itu berapa kira-kira? Dan itu kan belum dikel eee, kurangin dengan pengeluaran utama kamu kan? Terus, ada ruang tidak sebenarnya dari pendapatan kamu dikurangin cicilan tadi, dikurangin makan, masih ada ruang nggak sih untuk menabung?
Iya. Mmm, kalau untuk ruang menabung ya sebenarnya bisa, tapi, eee, benar-benar agak mustahil ya karena pengeluaran aku juga sebenarnya, eee, kadang naik turun tergantung kayak misalnya pekerjaan aku kalau lagi hektik atau lagi sibuk, otomatis, eee, aku harus pergi ke lapangan dan di mana itu kan nggak di-cover eh, bukan nggak di-cover, karena memang gaji aku sudah terhitung iya, jadi biaya sendiri bensin dan segala macamnya itu. Ya, kalau untuk gaji sih kira-kira sekitar, eee, Rp9.000.000. Nah, itu kalau full ya kalau memang dibayar full. Tapi lebih sering itu cuman dibayar 1/2-nya nih, kayak Rp4.500.000 atau Rp5.000.000 atau mungkin Rp5.500.000 ya. Kadang tidak full sih. Jadi memang, eee, hal ini sih yang bikin kesulitan karena memang harusnya kalau memang aji aku full tiap bulan aku pasti bisa sih menyanggupinya. Cuman karena persoalan gaji ya dan juga, eee, pekerja apa, pekerjaan aku yang lumayan hektik, kadang lebih sering hektiknya daripada lebih sering nyantainya, akhirnya banyak biaya-biaya yang tak terduga, gitu.
Oke. Baik. Iya, biaya sendiri ya? Oke. Oke. Oke. Baik. Nah, dari yang kamu ceritain nih, kayaknya dari total pendapatan kamu, yang katanya cuman 1/2 sekitar Rp4.500.000-Rp5.000.000, itu udah menandakan kalau cicilannya aja tuh nggak cukup nih. Mmm, apabila kamu, mmm, eee, menghabiskan semua, eee, pendapatan kamu untuk bayar bunga gitu ya. Dan kalaupun, eee, gaji kamu full gitu ya, itu sekitar 70% dari pendapatan kamu harus dibayarkan untuk cicilan dan kebutuhan. Nah, itu tandanya adalah keuangan yang tidak sehat nih. Nah, kalau kamu misalnya punya tabungan darurat, kamu boleh nih untuk mungkin berencana berinvestasi, tapi investasinya yang benar-benar aman ya, dan juga kamu bisa hitung nih dari perkiraan imbal atau hasil investasi tersebut, bisakah untuk membayar, eee, separuh hutang gitu ya, atau mungkin bisa meng-cover berapa persen dari cicilan hutang yang berjalan ini. Terus
Heeh. Bener banget. Mhm. Iya iya. Nah, iya. Bener banget. Iya. Mhm. Heeh. Oh, gitu.
Ya, dan aku juga pengen kasih sedikit saran nih. Kamu mungkin bisa prioritaskan ke yang lebih utama. Misalnya kamu bisa prioritaskan untuk ke rumah dulu, karena kan memang rumah itu adalah salah satu kebutuhan utama yang harus kamu punyai ya. Dan yang ke-2 nih, kalau saran aku, next time mungkin kamu, mmm, ingin nyicil lagi, kamu jangan tambah cicilan lagi ya, karena ini udah berat banget buat kamu. Dan kamu next-nya mungkin lebih baik dan juga lebih bijak, kamu juga menimbang-nimbang lagi nih, jangan sampe kamu membeli handphone yang mungkin di luar dari kemampuan kamu. Karena kalau yang aku lihat nih sebenarnya kamu bisa kok untuk beli handphone di range mungkin Rp1.000.000-Rp4.000.000, dan itu pun sepertinya masih cukup ya untuk mengakomodir semua kebutuhan kamu, gitu. Mungkin kemarin kamu khilaf, tapi nggak papa. Ini menjadi pelajaran. Kalau memang kamu tidak memerlukan sekali handphone, kamu bisa jual nih, se sehingga kamu bisa mengurangi beban dari bunga, eee, atau cicilan yang led sedang berjalan nih. Terus kamu juga harus membagi pilihan nih, sebagian dana, kalau misalnya kamu udah bisa ngurangi cicilan, yang mana dulu yang harus kamu prioritaskan. Kalau menurut aku, kamu bisa prioritaskan rumah dan juga motor nih, kalau b eee, kalau handphone bisa dijual, silahkan kamu jual. Dan yang pastinya untuk kebutuhan sehari-hari karena itu sudah berjalan, kamu bisa nih cicil secara perlahan-lahan. Karena, <smacks lips> di saat untuk, mmm, kebutuhan kamu ini lebih banyak daripada utang kamu, kamu pasti akan mendapatkan jangka panjang yang stres nih, dan juga terikat secara finansial. Itu sih saran aku.
Heeh. Betul banget. Oke oke. Baik. Mhm. Iya sih. Hmm. Mhm, baik baik. Ya. Heeh. Oke. Iya. Oke, iya iya, baik deh. Aku akan coba nih saran kamu untuk mengurangi utang dan juga mulai nih menabung untuk investasi agar keuangan aku ke depannya bisa lebih stabil dan lebih membaik. Terima kasih banyak yah, untuk sarannya, ini sangat berharga buat aku. Sampai jumpa lagi.
Sama-sama ya. Sampai jumpa lagi.